Quando eu faço a atividade física, desculpa?
É, quando você segue o seu ritual, né, fazendo a sua atividade física no período da manhã, indo dormir, eh, cedo, né, no máximo dez horas. Você falou que você às 21h você já escolhe um livro, né. Então como que esse ritual funciona, ele te deixa mesmo dormir às 8 horas ou 7, 9 depende da pessoa, né, dormir inteiramente ou você acorda no meio da noite?
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Não, eu eu é, eu durmo, ali, seguido, assim, eu não eu não tenho mais interrupções durante o meu sono e pelo menos interrupções que eu lembre. Mas é, é, sim. É porque no eu já passei por algumas fases em que eu realmente tinha u a qualidade do meu sono era bem ruim, assim. Eu acordava durante a noite, passava muito tempo, demorava muito tempo pra conseguir pegar o meu sono. E aí eu acordava mal-humorado, ainda cansado, e aí por isso que eu comecei a fazer essa análise do do que funcionaria pra melhorar.
Ah, isso é ótimo. Isso ajuda muito. Mas isso é muito legal. Essa análise é perfeito, te ajuda muito. E alimentação? Você acha que influencia também?
Uhum, uhum. Ah, sim, com certeza. É, no caso da alimentação, eh, antes, se sei lá, umas 2, 3 horas de dormir antes de dormir eu tento comer se eu for comer mais alguma coisa, só coisas mais leves. Eu tento ter um jantar, ali, bem mais cedo. As uma fruta, algo não processado, ali. Eh, ou então, sei lá, um chá, algum um um chá ali que te vai te vai ajudar a dormir. Eh, algo Cafeína, eu corto a cafeína a partir das 16h café, né, eh, ou então, eh, algum outro pre-trei pré-treino, a partir das 16h eu já não tomo mais café. Eh
Tipo o quê? Você toma caf eh, no lugar do café você toma chá, chá de ce chá de ervas tipo camomila, melissa?
Isso, exatamente Isso, exatamente. Porque eu sei que é o que vai ajudar ali, dar uma tranquilizada. Então, a ta também no caso da alimentação
Mas à noite você pode ficar só com o chá? Você não come nada?

Ah, eu acho que, esses que eu, hã, já citei de, eh, tentar entender o que que está causando é o estresse no trabalho e, é o hábito da alimentação, é a dieta, é a falta de exercício físico, ou é o hábito de estar ali com o celular antes de dormir, eh, tentar fazer uma análise ali pessoal e tentar entender uma autoanálise, né, e entender quais são os hábitos ah sim, muito, muito, sim, muito. Até a questão da eu comecei a a a e eu estou sempre também aprimorando tá, eh, eu tento usar aquela aquele aqueles óculos de lente azul, como é que eu acho que fala, lente azul, que ele meio que quebra ali o ritmo da da luz, ele faz com que afete menos, né, que pra quem usa óculos de grau pra leitura.
Você já aconselhou amigos seus? Algu alguém próximo? Ah legal, isso é importante. Nossa, o seu ritual é bem completo, inclui até o óculos. <giggles>
Isso, exatamente. E, também eu quero começar a incluir também o, tem um tem uma manta, eh, quente assim que você bota, parece que aumenta sei lá em 5% ou melhora em 5, 10% a qualidade do sono, então eu estou sempre tentando coisas novas, e eu e eu sempre falo para os meus amigos também gente tenta isso, experimenta isso, vai fazendo isso, e aí porque eu acho que é um conhecimento que eu fui pegando assim com o tempo que funcionou comigo, que eu entendo que também pode funcionar com outras pessoas também.
Nossa, isso é incrível. Uma manta, gente, isso é incrível. E você quer transmitir para os seus amigos, você quer dividir o que foi bom pra você, né, com teus amigos. Ah, isso é muito legal. Nossa olha essa conversa
Isso, isso. E até pra sair da parte do remédio também. Uhum.
essa conversa sobre sono foi muito interessante, o o ritual que você faz é realmente muito interessante viu? Obrigado por essa conversa.
Uhum. De nada, foi um prazer, e até, eh, a próxima.